อืม เข้าใจได้ครับผม เอ๊ะ อันนี้อยากจะรู้นิดหนึ่งครับ Melatonin เนี่ยจริง ๆ ผมก็เคย ผมก็เคยเห็นนะแบบเคยได้ยินมาบ้างว่า เออ Melatonin มันช่วยให้เรารู้สึกแบบหลับสบาย เรารู้สึกนั่น รู้สึกนี่ อา ครับผม แล้วก็การจัดแสงในห้อง หรือว่าการทำ อะไรเงี้ย จริง ๆ ก็เคยได้ยินครับ แต่ไม่เคยลอง พอจะมีแบบ อะ กรณีศึกษา กรณีตัวอย่างแบบพอจะบอกได้ครับว่า เอ๊ย Melatonin แล้วแบบคุณเคยลองทานไหม? แล้วมันเป็นยังไง? หรือว่า อะ การจัดแสงในห้องเนี้ย คือมันช่วยเราได้ยังไง? พอจะแบบอธิบายได้บ้างไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ ผ่อนคลายค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ก็คือ Melatonin เนี่ยเป็น เอ่อ เหมือนเป็นสารที่ปกติที่สมองอะจะผลิตออกมาอยู่แล้วเวลาที่เราจะเข้านอน เพื่อทำให้ร่างกายเราผ่อนคลาย แล้วก็นอนหลับได้เร็วยิ่งขึ้น การที่เราทาน Melatonin เข้าไปอะ ก็จะ พ 15 ถึง 0.5 ชั่วโมงแบบเนี้ยค่ะ ก็จะช่วยให้เรานอนหลับสบาย หลับลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ
อืม อา เข้าใจได้
แล้วก็การ การจัดแสงในห้อง จัดให้สลัว ๆ ทำให้ห้องมืดแบบเนี้ยค่ะ ก็จะเป็น เอ่อ บรรยากาศที่เอื้อต่อการนอนหลับสนิท หลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
อืม เข้าใจได้ครับ เอ่อ ฟังดูแล้วแสงเนี่ย มันก็มีส่วนช่วยในการ อะ ช่วยให้เรา อา เข้าใจได้ครับผม เอ๊ แล้วอย่างงี้ครับผม บัง อยากรู้ครับว่า ถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พอ หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ อะไรงี้ ขึ้นเนี่ย ถ้าเกิดเป็นงานสำคัญมาก ๆ เงี้ยครับ เวลาที่เรานอนไม่หลับ หรือว่าเรานอนไม่พอเงี้ย มันจะส่งผลต่องานสำคัญ ๆ ของเรามากไหมอะครับผม?
มีส่วนค่ะ มีส่วนอย่างมากทีเดียวค่ะ ค่ะ